はい、あの、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。
はい。
住まい、あの、自分が住んでる環境で、こうだったらいいなみたいな、理想的な環境って何か、あります？
はい。 あ、そうですね。えっと なんかこう、結構絵としてはバラバラなんですけとにかく、えっと、リビングルームに、あの
はい。 ほうほう。
あの、ひよく日が当たる感じで
ほう。
で、リビングルームの延長に広いパティオがあって、そこでも、なんかこう、ソファセットとか置いてくつろげるような。それぐらいの広さのリビングルームのある、ひあの、日ね、あの、日がよく当たる家がいいなって、とりあえずリビングルームに関してはそんな、なんとなくぼんやりですけど、イメージがあったりします。
あ、ああ。 ふん。 あ、ああ。 あ、じゃ結構、えっと、自身の中で、リビングルームっていうのはすごい大事な空間っていうことですか？
はい。 ま、そうですね、家族でこうね、あの、集まってくつろぐ場所で
うん。
なんか、あの、そうですね、すいません、リビングルームだけについて語ってしまって。
はい。 いやいやいや。でで、やっぱご自身の中で大事にされてる空間っていうのが、やっぱりあるからですよね？
はい、ええええ-え。で、まあ、まあ、なんかちょっとそこね、リビングルームでゆったり座って、あの、ま、出来れば天井は高い方がいいですね。はい、ええ。
うーん。 あ、<laughs> なるほど。 はえ、じゃああの、何でしたっけ、あのファン？あの、えっと、空気空気循環用のファンも、なんかちょっと回ってるイメージですか？
はい。 あ、そうですね。あってもいいですね。
うーん。
あれ、ちょっと家にあったことがないので、どういう感じなのかよく分からないんですけど、はい。はい。
<laughs> 確かに。確かに。確かなかなか日本の家屋では見かけない、ね。
そうですね。まあ、まあ、はい。
え、じゃ、やっぱ暖炉は結構あったらいいなっていう感じなんすか？
あ、そうですね、冬の寒さが厳しい地域だったら、あった方がありがたいですね。はい。
あ、確かに。あん。やっぱ、あと、炎、なんか燃えたぎってるのを見たら、心落ち着くとかありますもんね。
あ、そうですね。ぼんやり、み見てるのは好きですね。
うーん。あ、やっぱり。
ハットさんはなんかおありですか？こう、理想的な環境、はい。
えっとですね、と自分自身が料理好きで、料理してる時によく思うのは、あの、アイランドキッチン？
はい。 はい。 はい。 ああ。
キッチンの真ん中の方に調理するところがあって。で、そこから、あの、ま、テーブルの方に食事を持って行ってもいいし、なんならそこでも食べれるしっていう。
えええええ。 ああ。じゃあ、カウンターは広めでがいいんですね。あ、はい。ああ。じゃあ、カウンターは広めでがいいんですね。あ、はい。
うん。ああいう形はい。そうですね。カウンター広め、さらに、調理するところも広めだと嬉しいなってのは、料理しながらいつも思ってます。
はい。 ええ。 ああ、なるほど。あ、結構お料理なさるんですね。
はい。 そうですね。そうですね、じ好きですね。あとは、あと掃除しやすいお家？
ええ。あ、はい。 あ、それ一番ですよね。
その、いや、本当に、それがね、なんかうまく実現してくれれば、なんか掃除しやすいと、もちろん、あの、綺麗に保ちやすいってのもあるんですけど、その掃除することへの心的壁が縮まるっていうか、ちっちゃくなるっていうか。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
ああ、は、そうですよね。っていうことは、物が少なめが、あれです、理想ですよね。はい。
うーん、そう。 そうですね、そうですね。なんか、うまく家の形でそういう風な、なんだろうな、家の環境が実現できるような、家の作りだといいなとちょっと思います。
ええええ。 ああ。 ちなみに
うん、はい。
あの あれでさ、キッチンカウンターの好みの高さとかおありですか？
ああ、ええ、高さはい。
なんかあるじゃないすか。すごく背の高い方だったら、一般的な基準の高さだと低すぎて、あの、こう、なんかこう、切ったりする時に、腰曲げなきゃいけないとか
はい。 はい。 ああ、はい。
そんな感じなんですけどはい。
確かに。まあ、でも腰ぐらいの、ま、一般的な高さだったら、大丈夫かなっていう感じは、そうすね。
はい。 あっ。 ああ、そうなんですね。
でも、そうすね、なんか、ほんと広さ、<laughs> シンクにしても、なんか材料を切って、材料を置く、もう広さがとにかく欲しいってのは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
よく感じます。あります？なんキッチンに対してのなんか、要望っていうか。理想の環境。
いや。 いや、まあ、あくまで理想ってことでしたら、えっと、やっぱり私もなんか、アイランド型のそのカウンターキッチンいいなと思っていて、やっぱりこう、ね、奥行きとかもちょっと、ね、広めに取ってあって、で、まあ、あと、熱に強くて手入れしやすい素材がいいですよね。
はい。 ああ、はい。 うんうん。 いや、そうですね、やっぱり。
はい。なな何が適しているのか、ちょっと今一つ分からん。まあ、なんかはい。なんか人工大理石みたいなんで、そんなのがあるんですかね。ちょっとよく分からないですけど、はい。
<laughs> 確かに確かに。確かに。はい。 そう、確かに、あの、ね、なんか液体とかを拭き取りやすい、ね、材質のやつとかありますもんね、確かに。うーん。
あ、そうなんですよ。どうしてもちょっとキッチンはやっぱりね、汚しちゃうと思うので、掃除のしやすさははい。
うん、そう。 だからあの、まさに、あのフローリングキッチンのフローリングも、汚れが拭き取りやすいものとかがいいなって。あと、あの、ちっちゃい隙間が少ない方もいいなとかもすごく思います。
た はい。はい。 ええ。 はい。あ、そうですね。 あ、そうですよね、確かに。
うーん。
で、えっとシンクは、広くて深めがやっぱりいいですね。はいはい。ちょっと大きめのお鍋とまあまあ、別に今時食洗食洗器で何でも洗っちゃうんでしょうけど。
はい。 そうですね、そうすね。 いや、確かに。
でもやっぱりちょっとそういうね、ことも想定して、広めにしておおいた方がいいかな、なんて。
うーん。 うん。 確かに。
はい。
え、お家の、なお風呂浴室で、なんか希望というか、こうなったらいいなっていう願望とかあったりします？
はい。 はい。 ああ。 そうですね、なんか、あ、すいません、もう、あくまで理想ってことで、なんかこう、ホテルホテルライクな、こうモダンな感じが好きかもしれないです。
はい。 いや、もちろんもちろん、はい。 ああ、え、もうシンプルな作りのってことですか？
あ、シンプルでも、あ、いいんですけど、とにかく、あとそれと明るくて、モダンな感じがいいです。
はい。 ええ。
出来れば、あの、浴槽に浸かりながら、外の景色が楽しめるような。
ああ、それ確かに、憧れでありますよね、確かに。
ええ、はい。ちょっと憧れあります、そういうのが。
え、そ景色っていうのは、えっと例えば、海の景色だったり、まち夜なんですかね、夜のネオンライトだったり、どうどういうイメージなんですか？この理想の景色。
はい。 あ、出来れば、ちょっとあの、ま、覗かれない程度に木が植えてあったり、そういう方ま、ちょっとその、ちょっとお庭、みたいなのが楽しめたりしたらそれでいいですね。
<laughs> ああ。はい、はい。 うん、ふんふんふんふん。
まあ、もっと景色が良ければ、それはそれで、あのね、海がバーっと見えるとか。
うん。
そういうのんだったら、それはそれでいいですけど、でもそこまで じゃなくて、まあ、とにかく、こう外をのんびり眺めながら、お風呂に入れたら嬉しいなっていう考えで。はい。ハットさんはいかがですか？
うーん、ふんふん。 やっぱり大事ですもんね、はい。そうですね、やっぱその、景色は確かに、見れるちっちゃい窓があったらいいな、プラス
はい。 はい。
やっぱ、浴室、あの、ヒノキのお風呂が好きで、すごく。
ああ、香りいいですもんね、ヒノキのお風呂。へえ。はい。
そうですよ。あれが実現できたらいいなってのはすごく思います。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
どどうですか？ヒノキとかその、ず材質の面から見た時に、こういう希望がある。
ああ、どうなんだろう。でもなんか、こう、ヒノキ、すごい好きなんですけど、でもちょっと、経年劣化を考えると、「手入れ大変なのかな？」なんて、思っちゃっはい。
<laughs> やっぱり、はい。はい。たいべ、確かに。確かにカビとかのね、色んな、なんか、手入れが大変そうなイメージは、確かに。
ええ。 そうなんですよね。だから、まいなほんとは理想はヒノキみたいなね、いい香りのするのがいいですけど、でも、まあ、ちょっと、もしね、手入れ、なんね、何年かしたらしなきゃいけないとかだったら、ちょっとめんどくさいかなと思って。あ、でも、それとできれば、お温泉が引けたら、それ、いいですよね。
うーん。 確かに。 あ、うん。<laughs> 確かに。 はい。 いや、ね。いや、ほんとそれ夢っていうか、日本人はもう欠かせないですもんね、いい温室は。
ええ。 ええ、そうなんですよ。これ寝室は、えっと、あんまり希望ないです。でも、やっぱり明るくて、私、暗い家が好きじゃないので。ええ、明るくて、あと、あ、そうで、ウォークインクローゼットがすごく広い感じがいいですね。
え、寝室はどうですか？ へえ。 ああ、はあはあ、確かに。
はい。
特に最近人気ですもんね、ウォークインすぶクローゼッ
ええ、そう、なんか、こう ちょっと普通のクローゼットサイズとかじゃなくて、もう部屋みたいになってる感じのはい。
いや、いやあ。
でも、壁の両側に全部ね、収納のそりつけのがあって、で、真ん中になんかブティックみたいに、あの、ガラスのトップでこう、なんか、仕切られてて、小物が収納できるみたいなのとか
うーん。 確かに。 はい。 お、おお、すごい。はい。
そういうのが、ま、あくまで理想なんですけど、あります。はい。
いや、確かに確かに。 ああ。え、明るいお家が好きってことは、結構、あの、日光、外からの日光は中に取り入れたいっていう感じなんすか？
ま、そうですね、あんまり取り入れ過ぎても、でも夏とか困ると思うんではい、ほどほどでいいかななんてはい。
まあ、確かに。 ええ。 ま、確かに明るいね、お家だと気持ちもちょっと前向きになれるから。
そうなんですよ。なので、その辺はちょっとこだわりたいかなって思ってまして。はい。
ああ、はは。や、確かに。や、確かにウォーキングクローゼットは、ねはい。
ハットさんいかがですか？なんか色々伺ってますけど、あの、例えば、地域的なもので言えば、ここに住んでみたいみたいなのおありですか？
<laughs> うん、はい。 ああ、海の、やっぱりそうですね、近くっていうか、び浜辺あたりの
はい。 はい。
景色が、それこそバルえ、二階二階建てのお家の2階のバルコニーから海が見えるってのは、なんか夢がありますね、なんか。
ええええ。 ああ、いいですね、素敵ですね。はい。
うーん、なんか、そこそこで知人だったり、家族と一緒に食事っていうのはすごい憧れます。
ああ、なるほど。ああ、素敵ですね。
はい。 うーん。やっぱ、うん、そうっすね。食事がなんか、野外で食べるのすごく好きなので
なんはい。 ああ。
りょうお家でね、実現できたら
あ、そうですね。じゃあ、あの、そういう素敵な海が見渡せる、2階の広めのバルコニーみたいなのね。いいですよね。
うん。 うーん。 うん。 ええ、なんかあります？そのバルコニーだったり、なんか、こういう感じでお家でご飯食べたみたいな。
ああ。いや、今お聞きして「それ、いいな」と思いまして。はい。朝ごはんとかそんなとこで食べたら、最高じゃないですか？はい。
ね、いいすよね。うん。いや、ほんとに。 いや、ほんと、そうなんすよ。 え、山と海の近く、どっちがいいですか？
はい。 えっとね、海の近く嫌いじゃないんですけど
はい。
でも、なんかこう、海の近くに住んでると、いろいろ錆びたりとかしそうなんで。<laughs>
はい。そうなんですよ。<laughs> そ、塩害がそうなんですよ。
そうなんですよね。だから、それさえなければ、海の近くいいな。でも、ね、あの、気軽に海海岸お散歩行ったりね、できるので。
<laughs> はい。いや、ね。 うん。
ま、だから海から少し入ったところでも。ああ、でも、どうなのかな、どどの辺まで塩害って届くんでしょうね？
いや、まさに。 ああ、確かに、確かに。そうっすね。海の近くだけど、ちょっと距離置いて、丘の上とかだと、もしかしたら。
ええ。 はい。 ああ、そうですね。いいかも。
うん。 いや、確かに塩害はよく聞きます。海の近く住んでる人。うん。
ええええ。 じゃあ、海だったら別にどこでもいいって感じですか？
え、てことははい。 あ、なるほど。えっと、そうですね。でも、確かに言われてみれば、日本の海もす海で好きなんですけど、例えば、地中海とかあそこら辺の海の色も、また
はい。 はい、はい。 はい。 はい。
あ、好きなので、海外のお家でもやっぱ、憧れっちゃ、ひとつありますね。
はい。 ああ、地中海、すごいですね。<laughs>
うちゅうか <laughs> 確かに。いや、そうですね、言われてみれば。
ええ、じゃ、ギリシャとか、なんかイメージてイメージ的にはそんな感じですね。
いや、いいですね。ああ、やっぱ、そうで、あそこら辺のやっぱ、気候だったり、その地元民の方の雰囲気もすごくなんか、ゆったりとされてるから
はい。 ああ。なるほど。ええ、そうですね。
なんか、それもまたいいですよね、住む環境として考えた時。うん。え、げごがつ地域で、この地域に住んでみたいみたいな
はい。 ああ、えっとね、ちょっどうだろう？く地域的に、うーん。 いや、あの、短期で良かったら、ハワイとか一回住んでみたいですね。
はい。 ああ、確かに。
はい。でもなんか、いちのちょっと四季がないみたいなんで、あんまり
ああ。 <laughs> 確かに、確かに。
ほうかと思って、はい。
いや、確かに。
はい。なんで、まあ、ににさんかげつとかそれぐらいだったら、ハワイ住んでみたいかなって思います。
いや、確かにそうね。 うーん。あ、じゃあ、結構やっぱり、海だったり、あったかい地域っていうのは、好きというか、好みだったりするんです？
まあ、まあ、嫌いじゃないですし、あの
うんうん。
なんかこう、海が綺麗なのがいいなと思って
うーん。いや、そうかんはい。
あのはい。 と思います。
そうそう考えたら、だ確かに海って落ち着きもするし、なんかいろんなね、モチベーションだったり、前を向くね、気持ちもらえる場所だから。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
そうなんですよね。
ま、だから人気なんすね、やっぱりね。
ええええええええ。なんか、朝焼けとか夕暮れもなんか、すごくね、良さそうですしね。はい。
おん。 いや、確かに。 確かに。 か人気のあるな、確かに。え、じゃあ、山逆に山住むのはなかなか想像できないすか？
ええ。 いや、別に山、嫌いじゃないです、全然。はい。
ああ、え！全然、森の中とかでも、全然？
あ、いいですね。うーん。
おお、確かに。でも確かに、森の中は森の中で、ファンタジーな感じしますもんね。
ええ。はい、なんか静かに暮らせそうなイメージがあるので。はい。
ああ。 でも、やっぱり自然中、すどっちも自然中だから、やっぱ自然の中ってやっぱいいんですね。
そうですね、あの、今ガチャガチャしたところに住んでるので、はい、ないものねだりです。
<laughs> 分かります、はい。 いや、確かに。いや、確かに、ちょっといい、あの、気付きがありました。
はい。 はい、ありがとうございました。
えとうございました。